E mantendo a sua cabeça no lugar e dormindo, você vai longe.
É. É.
Essa vozinha de de 16 anos aí tá você tem você tem muito tempo ainda pra
<laughs> <laughs> 16 anos, quem dera. <laughs>
até sentir cansado. Dá para você correr muito atrás ainda.
É. <laughs> Olha, já faz 16 anos que eu passei dos 16, viu.
<laughs> Tá novo ainda. Tá novo ainda. Mas, vai fundo, vai.
Hã. <laughs> Não, mas eu eu tô indo, é isso que eu tô fazendo mesmo. Eu tô indo, assim, tô, eh, né como que eu posso dizer, assim, tô tentando, né, seguir esse planejamento, porque eu tenho ass um planejamento, assim, na minha cabeça bem bem claro, né, e aí, como que eu posso dizer?
Tem um caminho traçado que você quer vencer. Você vai chegar lá naquele f no final, pronto. Aí você sabe que tá tá feito, conquistado o seu plano, uhum.
Tem um caminho traçado, eu tenho É, exatamente. Eu tenho, assim, v eh, não é d não é não é fácil, é difícil, mas, tá acontecendo, então, a gente tem que ir, né. Nada na vida é fácil.
Nada na vida é fácil. Se fosse fácil, todo mundo todo mundo tinha. Pra ter o que ninguém tem, você precisa fazer a coisa que ninguém faz. Parabéns. Vai lá.
Exatamente. Exato. Exatamente. É isso tô s
Fim de ano sem dormir. Pronto. Depois depois você curte, lá em Ibiza.
<laughs> Ai, meu Deus. É, é isso, mas uma hora chega. Os os refrescos vão chegando, né. Mas, por enquanto já estão chegando, né, eu já tô tô me sentindo bem bem abençoado, bem feliz, assim.
Claro. Claro.